ใช่ ใช่ คืออเมริกาคือแบบ เอา เอาให้แค่มาตักอะ แล้วก็ไปกินที่ห้อง ตัว เอง จบ ๆ เออ แต่ของที่ไทยนี่คือคุณต้องเดินลงมากินค่ะ น้ำ ใด ๆ คือแบบบุฟเฟต์ แล้วก็ ได้กินแบบน้ำส้มคั้น อะไรอย่างงี้ ค่ะ ตอน เช้ากับ มีกาแฟ มีอะไรที่แบบ อุ๊ย!โอ้โฮ ใช่ คือ คือ มัน เหมือน เราจ่ายไปแล้ว แล้วคุ้มอะ เนาะ อืม ค่ะ
อืม อา ใช่ ใช่ มีแค่เป็นเพล อืม อืม ใช่ ค่ะ เออ อืม ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ เลย ค่ะ ขนาดที่ไทยอะ ยังมีแบบพวก แบบเหมือนเป็น Station Omelet อะค่ะ ที่เราแบบว่า เลือกอยากให้ Omelet เราใส่อะไร อะไรเงี้ย แต่ในขณะ ที่ ต่างประเทศอะ ไม่ได้มี Station Omelet เหมือนที่ไทยนะ ก็คือเป็นแค่ตัก ไป เลยอะ อืม ใช่
อืม <smacks lips> อา ๆ โอ้โฮ นั่นก็มี ไม่ แค่ แค่รวน ๆ ไข่อะ ใช่ ๆ รวน ๆ ไข่ จบ ๆ ใช่ค่ะ เออ จริง ๆ อเมริกาน่าจะเรียนรู้วิธีแบบ เอ่อ เขาเรียกอะไรนะ ดูแลลูกค้าอะเหมือนที่แบบ อ ที่โรงแรมที่ไทยบ้างเนาะ มันน่าจะอร่อย ใช่ค่ะ จริง ๆ พูดถึงบุฟเฟต์นะ จริง ๆ เราก็ชอบอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบค่ะ บุฟเฟต์เลยค่ะ เราชอบมาก ชอบ มากเลย เพราะว่าเป็นคนกินเก่งแหละ เออ แล้ว เรา ก็รู้สึกว่า การที่ได้ไปกินบุฟเฟต์มันคือการที่แบบ <smacks lips> ที่สุดแล้ว อะไรเงี้ย เออ มันแบบ อยากจะ กินอะไรก็ได้ อยากกิน "เฮ้ย อันนี้อร่อยอะ เอาเพิ่ม" อะไรเงี้ย อืม คุณชอบกินไหม? บุฟเฟต์ค่ะ
อืม อืม อือ อ อา ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม อา ค่ะ อืม เนาะ ค่ะ ค่ะ อืม อา ๆ เห็นด้วยค่ะ ชอบค่ะ ชอบ เพราะเรารู้สึกว่า มันได้กินอะไรที่มันหลากหลายอะ เราได้กินอันนี้อย่างละ นิด อย่างละหน่อย คือถ้าเราสั่งมาเป็นจาน เดียว หรือว่ากินอาหาร เฉพาะ อย่างเงี้ย มันก็จะได้กินแค่ นั้นก็อิ่มแล้ว อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่ บุฟ บุฟเฟต์อะ เราแบบตักอย่างละ 1-2 คำ แล้วเราได้กินเยอะ อย่างเงี้ยค่ะ มันรู้สึกว่า เออ มันเพลินน่ะ มันแบบ มันฟิน น่ะ ค่ะ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ อืม ค่ะ อืม ใช่ แล้วเราชอบที่ความมัน วาไรตี กว่า ตรงที่เนี่ยอย่างเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนนี่เองค่ะ เราก็คือกับครอบครัวเนาะ ครอบครัวเลยไปกินร้านบุฟเฟค่ะ แต่จะเป็น คือหน้าร้านน่ะ เขาบอกเป็นอาหาร ญี่ปุ่นที่เป็นแบบซูชิ ไม่อั้น อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เออ แต่ว่าที่ใจข้างในอะมันจะมีแบบทำผัดเป็นแบบ Hamachi มันก็มี อยู่ เป็น เป็น เอ่อ เส้นด้วย ข้าวผัดด้วย เลือกเนื้อได้ เลือก เลือกได้ทุกอย่าง แล้วมันไม่อั้น เออ แล้วเราชอบมาก คือ อย่างลูกเราหรือสามีเรากินอีกแบบหนึ่ง ส่วนเรากิน ซูชิ ปลาดิบไป เขาไม่กินปลาดิบก็เอาไปเลยจ้ะ คุณก็กินสเต็กไป คือเราชอบความหลากหลายอะ อืม ของ บุฟเฟต์ อืม ไปได้ทุก ทุกคนเลย อะไรเงี้ยค่ะ ใช่
เออ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ ๆ อือ อืม ค่ะ อา ใช่ อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม อา อันนี้ก็เหมือนเป็นแบบร้านที่เหมาะกับครอบครัวเลยเนาะ ที่แบบว่าคน นี้ ชอบอีกอย่าง อีกคนหนึ่งชอบไปอย่าง แล้วมันมี มีทุกอย่าง ให้เลือก เราสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องสั่งมาเป็นจาน ๆ อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ

ถ้า ถ้าเอาแค่ 2 คนที่ชอบด้วย ก็คือพวก เขาจะชอบเป็นผัด กะเพราที่มันเป็นแบบผัด กะเพราเผ็ด ๆ เลยนะคะ เขาจะชอบมาก เออ เพราะว่าจริง ๆ อะเหมือนมันง่ายนะ แต่ว่าคือด้วยความที่เราทำผัดกะเพราทุก บ่อย เงี้ยค่ะ มันกลายเป็นว่า เรา ต้องดัดแปลงการทำผัดกะเพรา บางทีก็แบบใส่เส้นสปาเกตตี หรือไม่ทำเป็นแซนด์วิช ทำเป็นแซนด์วิชบ้าง หรือว่า เอ่อ วันไหนก็ทำเป็นข้าวผัด ใช่ไหมคะ ผัดกะเพรา แล้วก็ใส่ ข้าว เข้าไปก็เป็น ผัด ๆ อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วคุณน่ะ สามี เขาจะชอบมาก เพราะว่าเขาเป็นคนชอบกินเนื้อ เนื้อสัตว์ เงี้ยค่ะ ไม่ค่อยกินซีฟูดเท่าไร เออ เขาก็เลย ใช่ เขาชอบอะไรแบบนี้มากกว่าเลยค่ะ ถ้าเป็นสามีก็จะเป็นแนวเนี้ย สเต็ก เนื้อ อะไรเงี้ยค่ะ อืม พวก ไก่ทอดที่เราว่า เขาก็ชอบ ไก่ พวกไก่ ปีกไก่อะค่ะ เออ เขาจะชอบ เหมือนกัน แต่ถ้า เป็นอาหารเราเองอะ เราจะ ชอบพวก ซุปค่ะ ถ้าอาหาร ที่ ที่ทำให้เรามีความสุขเลยนะ จริง ๆ เลยอะ เราเป็นคนชอบซุป เออ ที่แบบว่า ชอบ ตัก ๆ เนี่ย
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ อืม ค่ะ อ๋อ ช อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ เออ ก็เหมือน ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อือ ๆ ค่ะ โอ้ พวกอะไรคะ แบบต้มยำ อะไรเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ โตะ คือต้มค่ะ แบบต้มยำเอย ต้ม อ่า ข้าวต้มเอย หรือไม่ก็ อะไรนะ ต้มจืด เออ ทุกอย่าง เลยค่ะ ที่ต้ม เออ คือจะชอบ มาก คือถ้าคิด อะไรไม่ออก คือสามีจะคิด รู้แล้วว่า "ถ้าวันเนี้ย เธอคิดเมนูไม่ออก เธอจะต้มอะไรสักอย่างแหละ" อือ แบบเอาหม้อมาแล้ว ต้ม อะไร สักอย่าง ใช่ ๆ อืม ค่ะ
ค่ะ อืม อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้ แล้วถ้าเป็นแบบโอกาสพิเศษ อะไรเงี้ย ถ้ามันแบบว่าอยากให้มันดูแบบ special ขึ้นมาหน่อย คุณ ทำอาหารเป็นแบบ เป็นแนวไหนคะ?
อืม ค่ะ อาหาร เราเป็นคนภาคกลางเนาะ ใช่ อาหาร เราก็จะเป็นอาหาร แบบว่าแกง แกงต่าง ๆ อะค่ะ แกง เขียวหวาน แกงมัสมั่น เอ่อ จะเป็น ไก่สะเต๊ะเอย หรือไม่ก็ที่ทำบ่อย ๆ ก็มีไก่สะเต๊ะ ผัดไทย ก็เป็นอาหารภาคกลางเนาะ มันจะไม่ฉุดฉาดแบบ กลิ่นแรง หรือว่า เอ่อ ทางภาคเหนือเขาก็จะ เป็นแบบ ความแบบถั่วเน่า อะไรงี้ ใช่ไหมคะ เราก็ไม่ค่อย อืม ภาคกลาง ใช่ไหม ใช่ ก็เป็นแกงมัสมั่นที่แบบคนที่ ที่บ้าน ที่สามีอะชอบ มาก คือทุกคนจะชอบหมดเลย อะไร เงี้ยค่ะ ใช่ อืม แล้ว ของคุณล่ะ ถ้าพูดถึงว่า
อืม ค่ะ ค่ะ ๆ อืม อือ อือ ค่ะ อืม <smacks lips> อ๋อ ค่ะ อือ ๆ อืม อา ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อืม โอ้ เป็นเมนูโปรดของคนในครอบครัวใช่ไหมคะ?
ค่ะ แล้วคุณทำเหรอคะ? ถ้าคุณทำ คุณแบบรู้สึกว่า มีเมนูไหนที่ทุกคนรู้สึกว่า เออ เมนูเนี้ยคุณเลย? อะไรเงี้ยค่ะ